Thế thì nó có khả năng làm ô nhiễm, ưm, sông suối, chắc chắn là có ít nhiều, đúng không?
Đúng rồi. Với cả là nhiều khi nhá, người ta dùng ở quê ấy, thì người ta dùng mấy cái chai lọ hóa chất ấy, thì người ta, ừm, vứt luôn chai lọ ngay ở trên, ơ, ờ, ruộng luôn chẳng hạn.
Ừm.
Ờ, đấy, đấy.
Ừm, thế thì đây là vấn đề ý thức rồi. Ừm.
Ờ, với cả nó cũng là một phần dẫn đến cái cái ô nhiễm với, ờ, dạo này là mình thấy nhiều hộ gia đình là người ta dùng, ờ, ờ, dầu gội này, dầu xả này hoặc, à, mấy cái mà xà phòng ấy, tẩy gi chất tẩy rửa dùng nhiều lắm.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừ, công nhận mấy cái đấy thì nó là chất hóa học mà, thì <tsk> kiểu gì thì nó cũng ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng thôi. Thế nên thành ra là gần đây người ta mới có bạn biết có cái trào lưu là, ừm, gọi là, thuận tự nhiên không? Kiểu, người ta ưa chuộng những dùng những cái dòng, ờ, hóa mỹ phẩm, kiểu, hữu cơ đấy. Đấy, để mục đích là để trường đấy. Ừm, thế chỗ bạn là người ta có có chuộng dùng cái đấy nhiều không?
Ừ. Ừ. Đúng, chuẩn, chuẩn. Ừ, ừ, ừ. Ờ, mình thấy cái đấy OK chứ. Ờ, ừm, mình thấy là vẫn chưa chưa có phổ, ờ, cập mấy cái đấy nhiều đâu. Nhưng mà ở quê thì đôi khi người ta cũng hay áp dụng mấy cái phương pháp, ơ, thủ công ở ờ, ờ, ở x thời xưa ấy. Đấy, ờ, mình thấy giữ mấy cái đấy thì nó cũng hay.
Không có. Ừm. Ừm ừm, như kiểu nào? Như như như kiểu như nào? Ví dụ.
Ví dụ như là dầu gội chẳng hạn, thì người ta toàn là là là là, ờ, lấy mấy cái, ơ, cây, hoặc là d ừ, dược liệu xong rồi người ta về nấu người ta gội gội luôn, chứ người ta cũng không ít ít, ơ, có có dùng, ờ, mấy cái dầu gội mà mua ở trên mạng các thứ.
Bồ kết à? Ừm. Ờ, ừm, OK, không tức là không dùng dầu gội công nghiệp, mình hiểu rồi. Ừm, thế thì ngoài cái việc mà vấn đề về rác, ưm, rác, ưm, hóa mỹ phẩm như thế nhá, thì cái chỗ bạn ấy, cái nguyên nhân mà bạn thấy nó sẽ dẫn đến cái tình trạng ô nhiễm ấy, thì nó có, như kiểu là, một cái gì khác không? Ví dụ như là, kiểu như, là bị, ờ, xả trộm ấy, kiểu, nhà máy nó xả trộm thải ấy. Có không?
Ừm, đấy. Đúng, đúng, chuẩn luôn. Và Ừm. Ừm. À, cái vấn đề này mình nghĩ, ừm, tại vì ở quê thì ít có nhà máy, nên là cái vấn đề này nó không ảnh hưởng này. Còn thứ hai là mình thấy, à, ở quê mình cũng ít khi mà xả rác bừa bãi lắm. Ờ, nên là nhưng mà cái vấn đề chính ở đây là chắc là do ở quê người ta vẫn chưa có có có phổ cập cái kiến thức mà, kiểu, phân loại rác này.
Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm.